Heutzutage leben wir wirklich in 'ner sehr, sehr digitalisierten Welt. Ähm. D sehr, sehr digitalisierter Alltag. Das Handy ist irgendwie 'n weiterer Körperteil geworden. Und ja, es gibt, äh, Menschen, die versuchen, ähm, sich da durch die Natur so 'n bisschen da rauszuziehen. Ähm. Wie hilft dir denn die Natur dabei? Beim Abschalten und den digitalen Alltag hinter dir zu lassen?
Mhm. Also die Natur, die hilft mir eigentlich ungemein so beim beim Abschalten, ja? Grade von dem, ähm, digitalen Alltag, von der Schnelllebigkeit, ja, grade jetzt so in der in der Weihnachtszeit ist es mir sehr wichtig, ja? Dass ich da nicht viel viel am Handy bin, sondern halt so dann eher draußen bin in der Natur wie jetzt, ähm, vorgestern, ja? Da haben wir 'ne Mountainbike-Tour gemacht, mein Bruder und ich, und, ja, sind dann eben trotz trotz den kalten Temperaturen haben wir uns halt dick eingepackt auf den auf den Mountainbikes und dann sind wir da, äh, ja, schön schön durch den Schwarzwald gefahren, tolle Wege. So Forstwege haben wir ausgewählt. Und das hat mir wirklich, ähm, sehr gut beim Abschalten geholfen.
Ja, du sagst, ähm, trotz der kalten Temperaturen, ne, und, ähm, äh, dick eingepackt und schön Forstwege entlang gefahren. Ist das so sind das so feste Sachen, die du machst, also unabhängig komplett egal, wie das Wetter mitspielt oder nicht mitmacht? Du holst dir so diese Naturzeit einfach dann, wenn du sie brauchst oder hast du die irgendwie fest immer eingeplant?
Mhm. Eigen eigentlich schon, ja. Also, ich ich bin jemand, der muss eigentlich schon mindestens einmal am Tag, äh, auf jeden Fall raus in die Natur, ja. Also, es gibt eigentlich nur sehr wenige Tage wenn's jetzt wirklich mal schnö in Strömen regnet oder irgendwie wahnsinnig stark stürmt. Aber das das kann man eigentlich an einer an einer Hand abzählen, ja, die die Tage im Jahr. Aber ansonsten auch auch heute zum Beispiel hat's jetzt -3 Grad. Ähm, da gehe ich trotzdem raus mit 'm Hund in Wald und so weiter, ja. Es hat jetzt viel Raureif draußen, sieht ziemlich winterlich aus, aber das hält mich nicht davon ab, ja, jetzt rauszugehen. Also, ich bin da eigentlich jetzt nicht aus Zucker, um's mal, äh, ganz deutlich zu sagen.
Ja. <giggles> Okay, spannend, dass das, ähm dass das so ist bei dir, ähm. Bi bi bist du denn aber auch so, dass du dann das Handy mitnimmst in den Wald jetzt so, äh, für Fotos oder Notfälle oder bleibt das konsequent zu Hause oder im Auto?
Mhm. Ja. Es hängt es hängt davon ab, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel joggen gehe und so weiter, da lasse ich das Handy, ähm, komplett, ähm, zu Hause, ja, weil da kenne ich mich einfach gut aus auf den, ähm, Joggingstrecken. Habe jetzt da auch nicht das Bedürfnis, da irgendwie Bilder zu machen, da will ich das nutze ich einfach nur zum komplett zum zum Abschalten. Und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Gassi bin oder so was, gerade mal so für 15, 20 Minuten, da habe ich eigentlich das Handy schon dabei, ja, und da einfach bisschen ähm, ja, falls irgendwas wäre, wäre ich dann trotzdem noch erreichbar, aber ich bin jetzt ähm, niemand, der da jetzt während dem Gassigehen ähm, nur auf's Handy starrt, ganz im Gegenteil. Ich konzentriere mich da eigentlich dann auf den Hund, auf die Natur und so weiter. Ähm, ja, nutze das eigentlich so wirklich so als als Pause dann vom Alltagsstress, ja.
Haben, ja, genau ähm, kann ich offenbar gut nachv nachempfinden. Dieser Alltagsstress, der digitale Stress. Man hat ja schon fast so das Gefühl, man müsste permanent irgendwie erreichbar sein und immer alles auch lesen müssen und sehen müssen. Und passiert auch irgendwie unterbewusst, ne? Schon wenn man alleine nur auf die Uhrzeit guckt aufm auf den Dis aufm Display, hast du da schon wieder 7 neue News und Horrorschrecken-Szenarien, aber gut. <laughs> Ja. Ähm, dauert's denn aber bei dir auch 'ne Weile, bis du dann so abgeschalten hast, oder geht das von ganz alleine, also ist so für dich so der Übergang fließend?
Mhm. <chuckles> Genau. Ja. Mhm. Äh, ne, das braucht schon ein bisschen, ja, wenn ich zum Beispiel Gassi gehe, es braucht schon so 'n paar 100 m, bis ich da mal wirklich im Wald, ähm, drin bin, ja und und so weiter. Das ist jetzt nicht, ähm, von von einem auf 'n anderen Moment. Das geht so 'n bisschen schleichend, ja, dass ich da mich dann, ähm, entspanne, runterfahre, ähm, a bisschen auf die Atmung auch achte und so weiter. Also, das braucht schon 'n bisschen Zeit, so so 5 Minuten in etwa, ja. Hm, hängt auch bisschen so von vom Tag ab und so weiter, aber auf jeden Fall braucht's 'n bisschen Zeit, ja.
Ja, klar. Ja, wenn man davon permanent bet so so, umgeben ist, ne? Die ganze Zeit. Dann kann man sich natürlich auch nicht sofort davon lösen. Ist wie alles, ne? Das braucht halt einfach so 'n bisschen um so zu detachen ne? Ja. Hm. Kennst du diesen Impuls, der auch, äh, mittlerweile, b bei jüngeren Menschen natürlich häufiger als bei etwas Älteren vielleicht auch oder intensiver ausgeprägt. Ähm, ein sch Moment, den man halt schön empfindet oder 'n schöner Sonnenuntergang, irgendwas halt, ne? Oder etwas Außergewöhnliches, weiß nicht, vielleicht irgendwelche irgend 'n Tier das man so noch nie gesehen hat im Wald, das läuft einem ü übern Weg. Dass man diesen Impuls hat das direkt mit dem Handy festhalten zu wollen, ob Video oder Foto. Ähm, k kannst du das Handy dann auch einfach mal stecken lassen? Oder musst du den Moment irgendwie, ähm, festhalten und kannst ihn nicht nur für dich einfach genießen? Weil halt Gewohnheit?
Mhm. Absolut, ja. Total, ja. Mhm. Mhm. Äh, ja, in der Regel habe ich das schon so. Wenn's komplett was was Außergewöhnliches ist, was mir jetzt kein Mensch glaubt, ja, dann versuche ich dann schon, ähm, das Handy, äh, zu zücken, ja. Beispielsweise wärend ich mal abends, ähm, Mountainbike fahren war, dann war so 'n Riesen Bieber in so 'nem in so 'nem Teich, ja? Dann habe ich dann schon versucht, natürlich das das Handy dann zu zücken, ja? Weil weil's einfach, ähm, ja, hm, 'n außergewöhnlicher Moment war, aber in der Regel versuche ich dann eigentlich auch mal so so einfach ohne Handy das zu genießen. Wenn ich das auch nicht dabei habe, was auch sehr häufig dann beim Joggen der Fall ist, dann sehe ich also trotzdem mal irgendwelche Rehe oder Wildschweine und so weiter. Ähm, ja, klar würde ich sie mal gern filmen und so weiter, aber das geht dann alles so schnell, ja, bis man dann das Handy, ähm, gezückt hat und und die Kamera ruhig ruhig geha äh, ähm, hält, ja. Ähm, dann ist das Wildschwein oder das Reh schon wieder von verschwunden, ja. Das ist eigentlich immer nur so ganz kurze Augenblicke, wo man die mal sieht und meistens sind die dann auch 'n paar ja, 'n paar Meter weg und das Licht ist dann nicht so optimal. Also, ja, mit den mit den Handykameras ist es teilweise also gar nicht so leicht, das da noch gut festzuhalten, ja?
Ja, okay, also muss nicht sein, wenn es sich irgendwie ergibt, weil, ähm, sehr außergewöhnlich und ansonsten, <chuckles> ähm, würde man nicht gl würd 's man würde man es nicht glauben dann, okay, das das sage ich klar, das kann man nachvollziehen. Ähm, du hast jetzt, äh, am Anfang gesagt, du gehst auch a also das letzte Mal warst du jetzt zum Beispiel mit deinem Bruder auf 'ner Mountainbike-Tour, trotz schlechtem äh, sagen wir nicht schlechtes trotz, äh, kalten Wetters. Ähm, was präferierst du denn persönlich? Also so wirklich den die Natur zu nutzen für deine eigene persönliche Entschleunigung oder, ähm, gehst du lieber mit Menschen auch aktiv dann in die Natur, in die Wildnis, sage ich mal, in Anführungsstrichen?
Mhm. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Ja, ach, sowohl als auch, ja, jetzt grad zum Alltag und so wo wo's eh wenig Zeit hat, wo man dann eher so spontane Sachen macht. Da ist es eher allein und am Wochenende oder in den Ferien dann gerne mit, ähm, anderen Leuten auch, ja. Genau, also vorzugsweise dann mit meinem Bruder, weil der einfach kon konditionell auf dem, ähm, sehr ähnlichen Level ist und dann macht's einfach dann auch richtig Spaß, ja, wenn jetzt, ähm, da jemand zum Mountainbiken mitgeht, der der deutlich langsamer oder schneller ist, ja, dann kommt man einfach nicht auf 'n gemeinsamen Nenner und ja, dann kommt da einfach keiner so wirklich auf seine Kosten.
Ja, okay. Und wenn man das ähm, ich verstelle mir das halt auch 'n bisschen anstrengend vor, ne, wenn man die Natur jetzt nutzen möchte, um so 'n bisschen so sich zu erholen von Stress auch und dann aber wieder in 'ner stressi stressigen Situation ist jetzt, obwohl das etwas gewähltes ist, sage ich mal. Dann ist das auch, glaube ich, äh, m eher eher schlechter als recht. Und dann passt das ja auch nicht so ganz, ne? Ähm, ja.
Mhm. Absolut, ja. Das muss schon schon wirklich harmonisch sein dann, ja? Dass man da wirklich, ja es das Team muss einfach gut zusammenpassen, ja. Ganz ganz klar.
Mhm. okay. Ja. Okay. Also, bist du jetzt auch kein klassischer Schönwettergänger? Es gibt ja Menschen, die gehen auch gerne spazieren oder wandern, ne, aber halt nur abhängig von schön von schönem Wetter oder sagen wir mal heiterem Wetter, sonnigen Wetter. Bei dir ist das wirklich, wie ich's rausgehört hab, egal, ne? Also, wenn der Hund muss, dann muss der Hund eben. Und wenn du, äh, Lust hast irgendwie Mountainbike-Tour zu machen, dann machst du halt egal un ungeachtet des Wetters?
Mhm. Mhm. Ja. Eigentlich schon, ja, kann man schon so sagen. Ja, wenn's jetzt ganz schlimm ist und so was, dann gehe ich eigentlich bei dem schlechten Wetter dann eher eher joggen, ja. Dann muss ich das Mountainbike jetzt nicht so so putzen danach. Ähm ja, das mach ich auch so 'n bisschen abhängig, ja? J nach Temperatur und so weiter, wo ich grade bin, ja? Manchmal hab ich das Mountainbike jetzt auch nicht dabei, ja? Logistisch geschuldet und so weiter, genau. Also das ist immer so 'n bisschen, ähm, situativ dann auch, ja.
Ja, okay. Ja, du hast jetzt schon gesagt, ähm, es gibt ja also Natur ist ja nicht gleich Natur. Ich meine, theoretisch ist der ist wenn du wenn man vor seiner Haustür geht und dann irgendwie aufm Asphalt steht und an 'nem Baum irgendwie also 'n Baum sieht, ist das theoretisch ja auch schon Natur, ne? Ähm, Natur heißt jetzt so im im Volksmündischen jetzt, so dass man irgendwie, äh, in 'nem abgeschlossenen Bereich ist, ähm, wo irgendwie Wald beginnt und dann auch Wald irgendwann wieder aufhört. Ähm, reicht es für dich denn so theo theoretisch schon in so 'm kleinen Stadtpark um die Ecke zu gehen oder musst du dann wirklich so in den nächstgelegenen gelegeneren, größeren Wald, dass du halt dieses Naturempfinden und Naturgefühl hast? Macht das überhaupt einen Unterschied für dich?
Mhm. Mhm. Ja, macht's schon, ja. Wenn's jetzt so 'n richtig ausgedehnter Wald ist, das wirkt schon anders auf mich, als jetzt so 'n so 'n kleiner, ähm, überschaubarer Stadtpark, ja. Also, das ist schon auch grade mit der Geräuschkulisse, ja, in so 'nem Stadtpark und so weiter, da hört man dann im Hintergrund dann eigentlich immer noch so Verkehrslärm. Und wenn's jetzt so 'n richtiges, großflächiges Waldgebiet ist, wo man dann wirklich nur noch Naturgeräusche hört und so weiter, das ist dann schon wirklich, ähm, das, was ich präferiere, ja.
Ah, schön, dass du da die, äh, Naturgeräusche ansprichst, weil, ähm, das würde mich auch g mal interessieren, ob du ähm, was was was entspannt dich denn mehr? So absolute Stille? Es gibt ja Menschen, die sagen: „Okay, ich möchte jetzt irgendwie bei mir zu Hause in meinem ja, mit abgeriegelten Raum, schön dichte, schalldichte Fenster, gar kein Straßenlärm, nichts am besten noch, ähm, in einem Zimmer, das nicht zur Straße raus ist halt, ne, zur Hauptstraße, ähm, mich entspannen und nichts hören,“ ähm, während andere sich dann zum Beispiel auch, weil sie nicht so n n naturnah leben, also jetzt so wäldisch oder so, sich irgendwie so Naturgeräusche anmachen. Es gibt Menschen, die machen das zum Schlafengehen, machen sich irgendwie Geräusche vom vom Regenwald oder so was an. Ähm, was ist entspannt dich denn mehr, so komplette Stille oder schon so wirklich Naturgeräusche wie Vögel, Wind oder plätscherndes Wasser oder so?
Mhm. Ja. Ja. Mhm, mhm. Mhm, äh, würde ich schon sagen, so leichte sanfte Naturgeräusche, so 'n leichtes Wasserrauschen, so 'n leichtes, ähm, Rauschen der der der Bäume, so im Wind und so weiter. Das entspannt mich eigentlich schon und so 'n leichtes Vogelgezwitscher, ja, wenn's jetzt natürlich aber richtig laut wird, ja, so ne Paarungsbrunft von Rotwild, ähm, ja, oder so 'n so 'n so 'n so 'n Geschrei von, ähm, Murmeltieren, so 'n so 'n schrilles, ähm, ja, das ist dann auch nicht so so meins. Ja, es muss schon wirklich in 'nem in 'nem im Rahmen bleiben, ja, wo's für mich noch erträglich ist, dann eher sol solche sanfte sanfte Naturgeräusche, ja, so 'n so 'n sanfter Bachlauf, jetzt aber auch kein keine tosende Klamm.
<laughs> Ja. Ja klar, klar natürlich. Das liegt dann, glaube ich auch, in der Natur der Sache. Ne also, einfach Dinge, die von der Nat von von von von Grund auf einfach laut sind und so 'n bisschen, äh, tosend sind. Ich glaube, die können niemanden wirklich entspannen. <chuckles> Also, ist ja dann egal, ob man in der Natur oder in der in der schnellen, äh, Innenstadt ist. Ja, ja. Ähm, m merkst du denn aber auch, wenn du, ähm, so die so diese Naturzeit für dich irgendwie hast oder wählst, wie du auch wie so Energie tankst und wie du dich erholst und wie so der Alltagsstress, der digitale Stress vor allem auch von dir abfällt und, ähm, wie du, äh, vielleicht auch wieder kreativer wirst oder Probleme besser lösen kannst, weil du hast 'n freieren Kopf, die Luft ist besser, man atmet, äh, vernünftig und, ähm, hat irgendwie keinen Stress? Also, hat das auch wirklich so 'n merklichen direkten positiven Effekt oder stellt der sich erst ein, wenn du dann wieder zu Hause bist und diese Entspannung quasi so wirken lassen kannst? Ich weiß
Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja doch, das hat schon 'n 'n merklichen 'n Einfluss auf mich, doch. Also das das tritt schon relativ, ähm, zeitnah dann auch auch ein bei mir, ja. Wenn ich dann rausgehe in die Natur und so weiter, also ja, würde ich schon sagen, doch.
Ja. Ähm, es gibt ja auch Menschen, die nutzen das wirklich so, um so kreative Blockaden zu lösen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwie kreativ aktiv bist, ähm, oder ob's vielleicht auch manchmal nur so 'ne 'ne 'ne 'ne, ähm, Problemlösung auf der Arbeit ist oder im priva im privaten Leben, wo man halt irgendwie nicht weiterkommt, weil man die ganze Zeit irgendwie abgelenkt ist von allem, ähm, digital, Handy, dann Fernseher, dann hier irgendwie YouTube, dann da 'n Film, dann hier Anrufe, da alles. Ähm, ob dann diese Entschleunigung durch die Natur dazu führt, dass du oder hast du schon mal dadurch irgendwie so Probleme lösen können oder so? Oder nutzt du das aktiv als Mittel oder eher nicht?
Mhm. Mhm. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, beim Joggen beispielsweise, da habe ich eigentlich schon so richtige, ähm, Geistesblitze dann als, ja dass ich denke, das ist auch so einfach, ja, sportphysiologisch geschuldet, dass da einfach das Gehirn dann auch, ähm, deutlich besser durchblutet ist und dann kann ich da einfach kristallklar denken. Und ja, das ist dann alles schon so was, ja, wo ich dann einfach noch mal gerne über die so Alltagsprobleme nachdenke oder auch mal so 'n Tag im Voraus bisschen durchplane oder Re Revue passieren lasse. Genau, das ist dann echt, ähm, beim Joggen, Wandern, allgemein so in der Natur, eigentlich ja an der frischen Luft. Da da habe ich eigentlich so die die besten, ähm, Ideen und Einfälle.
Ah, okay. Das ist das ist ja dann doch interessant. Ja, die Natur birgt auf jeden Fall viel Potenzial. Ähm, ich denke mal als menschliche Wesen sind wir eigentlich auch eigentlich sehr naturverbunden. Man hat so 'n bisschen verlernt, ne, durch durch dieses schnelle, digitale, ähm, Welt, aber es hat mich, äh hat mich auf jeden Fall, ähm, auch 'n bisschen zum Nachdenken angeregt jetzt. Und interessant, wie du da, ähm, mit der Natur, ähm, arbeitest, sage ich mal, ne? So, äh, auch zu deinem Vorteil. Ähm, war auf jeden Fall schön, dir mit dir darüber zu sprechen, dir zuzuhören. Und ja, ich, ähm, wünsch dir auf jeden Fall noch viele ähm, schöne Zeit, äh, schöne Tage, schöne Zeit in der Natur, schöne viele Mountainbiketouren. Und ja, vielleicht quatschen wir noch mal drüber.
Mhm. Mhm. Ja, sehr gerne. Tschüss.
Dann